अ, देखिए हर किसी की अपनी कोई अ, यादगार परंपरा होती है, बचपन की या अपने कॉलेज के दिन की या अपने घर की, तो अ, आपकी ऐसी कोई अ, परंपरा हो, जो आपको बहुत अच्छे से याद हो और आपके परिवार से वो जुड़ी हो तो या क्या वो कब शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? और आपके दादा-दादी के ज़माने से है वो या फिर या कोई खास घटना से जुड़ी हुई है?
जी, बिल्कुल ऐसी एक परंपरा है जिसका मैं ज़िक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। और ये परंपरा इतनी पुरानी है कि किसी को नहीं पता कि ये कितनी पुरानी है।
बिल्कुल। अच्छा, दिलचस्प।
तो अ, हाँ। और दरअसल मेरा गाँव एक उत्तर प्रदेश के अवध इलाके में है और वहाँ पर हमारा परिवार कहीं बाहर से आकर बसा था कई पीढ़ियों पहले।
ओ अच्छा। अच्छा।
और तो उस परिवार का ये है कि कुछ परिवार तो अभी वहीं पर हैं और कुछ परिवार मतलब तब से जैसे अलग-अलग होते गए ब्रांचेज़। तो बहुत दूर तक बस गए लोग। लेकिन क्या है कि हमारे जो वो अ, अभी भी वहाँ पर जो कुछ घर हैं मेरे घर समेत करीब 5-7 घर, तो उनका एक साझा आँगन है।
बिल्कुल। हाँ, हाँ। अच्छा, क्या होता है वो?
और हाँ, मतलब उ मतलब उस आँगन मतलब च वो जो 5-7 घर हैं, तो उस आँगन एक साझा बड़ा-सा आँगन है, और उस आँगन के ही चारों तरफ वो 5-7 घर बने हुए हैं।
अरे वाह! ये तो बड़े मज़ेदार-सा लग रहा है।
हाँ। हाँ, अब इसमें परंपरा ये है कि न एक पूजा होती है अ, वो साल में 2 बार होती है, गंगा दशहरा की पूजा।
अच्छा। क्या होता है गंगा दशहरा, आप बता सकते हैं थोड़ा?
तो ए हाँ, एक बार ये जून हाँ, एक बार ये जून में पूजा होती है और एक बार ये अ, जाड़ों में होती है, तो इस दिन हमारे यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। और होता ये है कि जो ये गर्मी वाला जो गंगा दशहरा पड़ता है अ, जो अ, जून में पड़ता है एकदम, तो ये जो मैंने साझा आँगन वाली जो बात बताई ना, इसमें अ, जो भी उस परिवार से जो तब ब अ, निकले हुए हैं लोग ब्रांचेज़ और जिनको पटिदारी हमारे यहाँ बोलते हैं।
हाँ, हाँ। अच्छा।
तो, वो अपने बच्चों का मुंडन कराने उसी आँगन में आते हैं।
ओह! ऐसा?
जी।
बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया-सी परंपरा लग रही है और अ, बहुत दिलचस्प-सी भी लग रही है, एकदम कुछ नया-सा लग रहा है। तो ये बताइए अम, इस परंपरा का सबसे अ, जीवंत पल आपके लिए कौन-सा था?
<chuckles> बिल्कुल। मतलब अ, ये अपने आप में एक बहुत आह्लादित करने वाला पल होता है जब उस दिन, अचानक से लोग आकर जुटने और दरअसल उम, वो मतलब कभी उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता हमारा। कोई और किसी तरह का उनसे परिचय कुछ भी नहीं है। वो सीधे से उस दिन वहाँ पर पहुँचते हैं और बताते हैं कि जी, मैं तो फला गाँव से आया हूँ, वो पता चलता है बहुत दूर है यहाँ से और हाँ।
हाँ। अच्छा, इतने दूर-दूर से भी आते हैं लोग?
बहुत दूर-दूर से आते हैं। ज़िंदगी में वो कभी और नहीं आए होते हैं लेकिन उस दिन आते हैं और कई व तो बुज़ुर्ग आते हैं, जो ये बताते हैं कि या तो वो अपने मुंडन उम, अपना मुंडन कराने यहाँ पर आए थे या अपने बेटे का मुंडन कराने आए थे, या अब अपने पोते का मुंडन कराने आए हैं। बाकी जीवन में वो कभी ना आए, ना कोई बात हुई उनसे। तो मतलब वो बहुत ही भावुक कर देना वाला पल होता है कि उस घर के उस आँगन को लोग अभी भी इतना मानता है। मतलब कभी भी नहीं आते हैं वो लोग और इतने सामर्थ्य हैं कि मुंडन कराने कहीं भी क जा सकते हैं किसी तीर्थस्थल पे, किसी मंदिर में, कहीं भी और।
अरे रे! क्या बात है। हाँ। वो ही, वही।
लेकिन वो इतनी दूर से केवल वहाँ पर अ, श अ, मतलब अपने पूरे जीवन में वो केवल 1 बार वहाँ पर आते हैं।
अच्छा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही एकदम रोमांचक-सा किस्सा है, तो देखिए वहाँ पे उस आँगन में ऐसा है क्या जो अ, दूर-दूर से लोग वही मुंडन कराने आते हैं?
देखिए ये ब एक होता है ना पूर्वज जिनको हमारी अवधि में अ, पुरखा बोलते हैं पुरखे, तो ये ये हमारे पुरखे यहीं से निकले हैं। तो इस वज़ह से अ, उस वजह से उसको बहुत ही पवित्र अ, माना जाता है और ये परंपरा बनती गई कि अच्छा हाँ, जो भी बच्चे हैं, वो उनका मुंडन यहीं पर होगा भले ही परिवार कहीं भी और रहे, कितना भी दूर रहे, कुछ भी, कभी नाता रहे ना रहे।
हाँ, हाँ। अच्छा। समझ रही हूँ।
लेकिन उनका मुंडन, उस ये होगा।
बिल्कुल। अच्छा और ये गंगा दशहरा के दिन ही होता है ऐसा ना?
जी, जी, गंगा दशहरा के दिन होता है इसलिए सबको पता भी अलग से किसी को कोई तारीख जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी पता है कि वाला गांगा दशहरा है तभी उसी दिन मुंडन होगा, तो अचानक से आते हैं तो किसी <clears throat> बाहर उस आंगन में 5 बच्चों का मुंडन हो रहा है, कभी 7 बच्चों का मुंडन हो रहा है, कभी 10 बच्चों का मुंडन हो रहा है। हाँ, हाँ, तो एकदम वो उम, छोटा-मोटा मेला-सा लग जाता है वो।
हाँ। अच्छा। ओह! लग जाता है बिल्कुल, तो समझ सकती हूँ जैसे कैसा दृश्य ऐसा होता होगा एकदम, अलग-अलग लोग अलग-अलग जगह से आ रहे हैं, एकदम मेला-सा ही लग जाता होगा, सही कह रहे हैं आप। तो उस दृश्य की, कोई ऐसी बात बताइए कोई गाने बज रहे हों या कोई गाने गा रहे हों, कोई खाना कुछ अलग-सा बन रहा हो उस दिन, या कोई डायलॉग जो बार-बार दोहराया जाता हो?
जी। नहीं गाना तो ऐसा कुछ नहीं बजता है। अ, यहाँ ये ज़रूर है कि अब वो लोग अचानक से आते हैं तो उनके खान-पान की ज़िम्मेदारी हमारे परिवार पर रहती है और
अच्छा।
मतलब कितने भी लोग आ जाएँ, वो सारा खाना-पीना हम करते हैं, उनके खाने-पीने, रहने की व्यवस्था। तो अब तो खैर अ, ज़्यादा साधन हो गए हैं गाड़ियाँ वग़ैरह अ, तो लोग उसी दिन आ जाते हैं। काफ़ी टाइम पहले इतना साधन नहीं था तो फिर वो एक शाम पहले आते थे, क्योंकि मुंडन का कार्यक्रम सुबह से शुरू हो जाता था। हाँ, तो वो फिर एक शाम पहले आते थे तो फिर एक शाम पहले पता चलता था अच्छा, इतने लोग आ गए हैं, अब इनके इनका खाना बनवाना है, इनका इनके रहने की व्यवस्था करनी है। तो अमूमन हर बार हम ऐसे 5-10 अ, परिवार के लोगों के रहने-खाने का इंतज़ाम पहले से करके रखते हैं क्योंकि अंदाज़ा रहता है कि अच्छा अमूमन इसी के आस-पास लोग आएँगे।
हाँ। अच्छा। अच्छा। अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, तो व्यवस्था पहले से आप करके रखते हैं और अ, कुछ ऐसा भी होता है कि गंगा ह दशहरा का दिन है तो ख़ासकर खाने में यही बनेगा?
अ, ऐसा कोई बहुत वो ख़ास नहीं है फिर भी जैसे एक वो पूड़ियाँ पूड़ियाँ बनती ही हैं और पूड़ी, स पूड़ी, सब्ज़ी, पुलाव, रायता ये सारा रहता है और अ, दही-वड़ा हमारे यहाँ ऐसे अवसरों पर ज़रूर बनता है, तो वो दही-बड़ा भी रहता है, हाँ।
हाँ, हाँ। अच्छा। वाह वाह! दही-बड़ा तो भर बहुत स्वादिष्ट-सी एक डिश है अ, और अच्छी भी लगती है खाने में। तो जैसे कि इस परंपरा में आपने बताया कि काफ़ी लोग दूर-दूर से आते हैं और आपने ये भी बताया कि जो अ, जो बहुत बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने भी अपना मुंडन कराया हुआ है तो इसका मतलब तो ये बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है, है ना? और जैसे कि इसमें समय के साथ अब जैसे धीरे-धीरे वक़्त बदलता रहा है तो अभी कुछ बदलाव आया है इसमें?
जी। जी। अ, हाँ। कोई बदलाव नहीं आया, ऐसी परंपराओं की खूबसूरती यही होती है कि उनमें कोई बदलाव ना आए। <laughs> और बस इतना ही बदलाव आया कि जो लोग पहले एक शाम पहले पहुँच जाते थे वो अब उसी दिन सुबह पहुँचते हैं। बस यही एक मात्र बदलाव कह सकती हैं आप।
अच्छा। अच्छा, तो मतलब युवा पीढ़ी जो है, वो अभी भी इसको बरकरार रख रही है?
जी, बिल्कुल, युवा पीढ़ी भी इसको बरकरार रख रही है, कई मतलब एकदम नौजवान भी आते हैं अपने बच्चों का मुंडन कराने और यही पता चलता है कि उन्हें उनके पिता लाए थे मुंडन कराने तब वो आए थे कोई 20-25-30 साल पहले और अब वो अपने बच्चे का मुंडन कराने आए हैं।
हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी बात है कि अभी भी ये परंपरा चल रही है, वरना लगा था कि शायद जैसे कि युवा पीढ़ी काफ़ी ज़्यादा वेस्टन उसकी तरफ़ जा रही है, तो कहीं न कहीं शायद इन सब परंपराओं को भूल तो नहीं रही हो पर सुनके अच्छा लग रहा है कि अभी भी चल रही हैं ये सब चीज़ें। तो इस परंपरा ने, आपके जीवन पे क्या असर डाला है? आपकी कोई पहचान पे असर डाला हो या रिश्ते या आपकी कुछ मान्यताएँ जो हो उन पे असर डाला हो तो बताइए उसके बारे में?
जी। हाँ, मतलब इससे मानवीय संबंधों को लेकर म बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह से एक जो भरोसा बन जाता है लोगों का। और पीढ़ियों से वो भरोसा बस चला आ रहा है, मतलब उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, कभी कोई सुख-दुःख जानने के लिए फ़ोन तक नहीं करते या कुछ भी ऐसा मतलब हमें उनका नाम नहीं मालूम, उन्हें हमारा नाम नहीं मालूम। उन्हें बस हमारे गाँव का प अ, नाम मालूम है और हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनका नाम मालूम रहता है। तो बस वो उसके सहारे वो चले आते हैं, पहले अब तो ख़ैर मैप वग़ैरह हो गया है, उसमें आप डाल के आ सकते हैं। पहले तो लोग पूछते-पूछते रास्ता आते थे क्योंकि जब जहाँ आपको जीवन में 1-2 बार आप गए हो वहाँ का रास्ता आपको कैसे याद रहेगा? तो बस पू लोग आते थे और बस एक ये मान्यता ही है कि हाँ, इस जगह से हमारे पूरखे निकले थे तो कि मतलब अपने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके प्रति एक सम्मान है ये कि हाँ, जगह से हम निकल के दूसरी जगह बसे थे तो हमारी जड़ें यहीं पर हैं। इस चीज़ को याद रखना।
हाँ। बिल्कुल। हाँ, सही बात है। हाँ। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। सम्मान। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बस परंपरा ने आपको एक अपनी जड़ों से एक जुड़ाव-सा महसूस कराया है हमेशा, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ और बहुत अच्छा भी लग रहा है जान के कि सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा है अभी भी। तो ये तो एक परंपरा हो गई, ऐसी कोई और भी परंपरा है आपकी कोई जो यादगार हो?
जी, बिल्कुल। हाँ, और ऐसी एक और परंपरा है ऐसी। अ, तो जो हमारा अ, घर है, वहाँ मूलतः खेती होती है और हाँ, वहाँ पर अभी भी एक काम होता है कि जैसे अ, गेहूँ बोते वक़्त अ, बहुत दूर-दूर से आस-पड़ोस के ग गाँवों से बहुत दु उम, ढेर सारे लोग हमारे यहाँ से बीज लेके जाते हैं। और हाँ, तो हालाँकि <clears throat>
अच्छा। अच्छा। तो मतलब मुंडन भी कराने आते हैं, बीज भी लेके जाते हैं। <chuckles>
हाँ, हालाँकि वो बीज मतलब ऐसा नहीं कि कोई मुफ़्त में दिए जाते हों उनको, बेचे ही जाते हैं। हालाँकि बाज़ार से बहुत कम दाम रहता है उनका। लेकिन केवल ये एक वज़ह नहीं होती है कि कम दाम की वजह से वो ले वो लेके जाते हों। बल्कि ये एक विश्वास है अ, कि बीज जो है उस वो बहुत अच्छा होगा और हाँ।
हुँ। अच्छा, हुँ। अच्छा। अच्छा, ये विश्वास की बात है।
ये विश्वास की बात है और ये विश्वास मतलब हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि ये विश्वास उनका उम, बना रहे, ये विश्वास कभी टूटे नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत अच्छी बात है कि कहीं न कहीं अ, आपकी ये परंपरा अभी जारी है कि ये अ, बीज जो आप उम, बेचते हैं। तो क्या ये व्यवसाय के रूप में करा जाता है? आपके परिवार वाले व्यवसाय के रूप में करते थे इसको?
नहीं, व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय तो हमारा खेती है। लेकिन अब जैसे लोग बीज ले जाना शुरू किए तो दरअसल बाज़ार में कई बार बहुत मिलावटी बीज आ जाते हैं, बहुत खराब बीज उम, बेच दिए जाते हैं। अ, हमने क्या किया अब चूँकि हमारा परिवार खेतीहर ही है तो हमें पता है कि अच्छे बीज की अहमियत क्या है। तो हम वहाँ पर अपना बीज स्टोर करके रखते हैं, वो बहुत अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद हम बेचने से पहले क्या करते हैं कि
अच्छा। हाँ। बिल्कुल।
उन बीजों को गिन कर अ, गोबर अ, में दबाया जाता है उनको, मतलब गोबर लिया जाता है फिर उस पर बीज रखे जाते हैं फिर गोबर की एक और परत लगाई जाती है और फिर ऐसे 10 अ अ, करीब 10-12 दिन में उसमें से अंकुर फूट के निकल आता है। तो उसमें से गिना जाता है कि अच्छा, कितने बीज अ, इसमें डाले गए थे और उसमें से कितने निकले हैं। तो अ, आगे हाँ, तो य हाँ, वो उसको मतलब साइंस की भाषा में उसको जर्मिनेशन बोलते हैं कि कितने परसेंट जर्मिनेशन है
अच्छा। अच्छा, दिलचस्प। हाँ, हाँ।
कि आदमी पता चला बीज ले गया और फिर वो निकला ही नहीं तो फिर उसकी पूरी मेहनत बेकार है कि खेत जो के अ अ, खेत जोत के फिर वो उसको बो रहा है और अ, जर्मिनेट नहीं हुआ है बीज। उसमें से अंकुर नहीं निकला तो मेहनत बेकार है। इस हम पहले ही उसको अंकुर देख के कि अच्छा, अभी अंकुर निकल रहे हैं ये तो ये बीज अच्छा है। तब हम उसको बेचते हैं और इसमें भी जो चीज़ हम स्टोर करते हैं, तो वो परत दर परत रहता है। तो हर परत के बाद हम फिरसे उसका जर्मिनेशन चेक करते हैं तभी बेचते हैं।
बिल्कुल। सही बात है। हाँ। ओह! बढ़िया, बढ़िया, काफ़ी इसमें मैं बोलूँगी तकनीक है और काफ़ी परख है, है ना? एक-एक चीज़ को करने की तभी शायद लोग आते भी होंगे और आपसे लेके जाते होंगे और मार्केट का नहीं लेते होंगे, तो जैसे कि आपने ये खेती के बारे में, बीजों के बारे में, इन सब के बारे में बताया, तो क्या आपने कभी सोचा कि आप इसमें आगे और कुछ करना चाहते हैं, अगर इस परंपरा से और जुड़ना चाहते हैं आगे?
<laughs> जी, बिल्कुल, हँ हाँ। इसमें आगे अब यही है कि उसको और व्यवसायीकरण कर दिया जाए कि बहुत ब्रांडिंग और ये सब, लेकिन फिर उसका मतलब ये है कि उसका महँगा होना और फिर अ, जो गरीब इंसान है उनके लिए वो महँगा पड़ेगा, तो ना ही हम उस तरफ़ जाना चाहते हैं, ना ही हम ये चाहते हैं कि उनको महँगा पड़े। तो मेरे ख़्याल से तो फ़िलहाल जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उस वही बरकरार हम रख पाएँ तो ये बड़ी बात होगी क्योंकि, उनका भरोसा बनाए रखने के लिए ही अ, इतनी मेहनत करनी पड़ती है।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। और बहुत अच्छा लगा आपका ये अनुभव जान के जो पूरा आपने बताया है, नई-नई परंपरा मुझे भी पता चली मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था इनके बारे में। और बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद अपना ये अनुभव साझा करने के लिए और आशा करते हैं हमारी बातचीत दोबारा ज़रूर होगी।
<laughs> जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।